Mamma mia, ah, beh, allora, ehm, un disco rotto praticamente, questo te questo zio, ma io credo che sai, uhm, alcune persone, uhm, provino proprio piacere a, mhmm, <tsk> a fare questi questi tipo di queste tipo di provocazioni. E, mhmm, comunque secondo me dovresti cercare il supporto di tua sorella in questo caso, <tsk> e, uhm, non dico che dovreste continuare a rispondere a tono, ma comunque cercare di arginare la situazione insieme, perché forse, uhm, appunto con l'appoggio di un'altra persona, uhm, rispondendo magari in maniera molto assertiva, molto chiara ma breve, uhm, probabilmente riuscireste in qualche modo a a spegnere questo tipo di di provocazione. E non dico che
Esatto. <chuckles> Mh, ho capito, quindi diciamo che come se fosse u l'unione fa la forza, cioè questo intendi, okay.
Esatto, esatto perché, uhm, ti potrei anche consigliare di, uhm, non rispondere, però io, mhmm, cioè ti direi non non sarei sincera con te. In questo caso credo che il il modo migliore sia rispondere, uhm, cercando di mantenere comunque, uhm, un'atmosfera, uhm, quantomeno positiva e armoniosa, quindi anche con esatto, <chuckles> quindi anche con sì, quindi anche con un sorriso, no, in maniera comunque ironica, gentile, e sempre educata, ma cercandoli di di, mhmm, cercando di fargli capire, uhm, che appunto non è il caso di di cominciare proprio con queste con queste provocazioni e, ehm, quindi pianificare in anticipo insomma, uhm, risposte, visto che comunque liu lui è un disco rotto e dice sempre, uhm, le solite cose esatto, eh. Quindi cercare di anticipare eh, quindi con l'aiuto di tua sorella cercare di capire cosa rispondergli in modo da poterlo spegnere completamente e non non continuare assolutamente questa questa conversazione.
Natalizia? Di falsità? <chuckles> No vabbè, scherzo. Le stesse cose, sì ogni anno, veramente.